Sí, fíjate que que tengo muy buenos recuerdos de eso, porque siempre he sido muy muy amante de la música, ¿sabes? Y y tengo un el recuerdo perfecto. Yo yo recuerdo que, mm, que fue en el año 90 y, pudo haber sido 97, o 98, quizás. Ya, ya tiene un buen tiempo. Sí, me acuerdo que yo iba a la primaria y estaba de moda en ese entonces, no sé si te acordarás, estaba de moda lo de tener la tele por cable, mm, tener cable, y demás, ¿no? Y entonces, yo me acuerdo que tenía a mis primos y todo eso, y ellos estaban fascinados con un con un canal de televisión que se llamaba Cartoon Network. Y y la verdad es que a mí no me gustaban las caricaturas. Yo le cambiaba al MTV, ¿sabes? Y de ahí me encantaba
Ujú. Okey, ya hace rato. <chuckles> Ah, okey. Okey. <chuckles> Okey. Mu un niño muy peculiar, ¿no? <laughs>
claro, claro, me encantaba cambiar al MTV. Pero pero, fíjate que en ese tiempo estaban de moda, muy de moda, los Backstreet Boys.
Ah, okey.
Y me encantaban, me gustaban mucho. De ahí de ahí de ahí me di cuenta que yo era popero, eh, <chuckles> ¿sabes? Era popero de de clóset, aunque soy muy fanático del rock, pero ahí me di cuenta. Me gustó mucho lo de los Backstreet Boys, ¿sabes? Y
<laughs> Okey. Pues, o sea, puede decir que es como tu gusto culposo, ¿o qué? <laughs>
es que, no, es que sí amo al pop, te lo juro, amo al pop, o sea no.
Okey, o sea, no es culposo. Tú eres tú te pones la camiseta del pop, entonces. <laughs> Okey.
Pero, por supuesto, me fascina el pop, o sea, de la las baladitas, el pop me gusta mucho. Entonces, mi primer recuerdo, yo yo yo yo tengo el recuerdo que fueron los Backstreet Boys, que vi en en en MTV, y y y y un grupo que se llamaba OB7. Todo ese tipo de cositas me gustaban. Y recuerdo mucho pero llegó un momento, en el año 99, que había un grupo que se llamaba o, hasta la fecha se llama The Offspring y Linkin Park, y y ahí me enamoré del rock, ¿sabes? Pero pero pero sí, o sea, mi primer momento que yo recuerde fue en el año 98, 99, con los Backstreet Boys. Sí, ¿tú crees?
Ujú. Ah, okey. Ujú. Okey. Ya. Okey. Okey. Entonces, como esta fusión entre que amas el pop y el rock, que siento que son como 2 cosas de 2 mundos, ¿no? O sea, como opuestos, este, que como que, no sé, a lo mejor en un concierto, o, en un festival no creo que jamás tocaran juntos, pero
S claro. <chuckles>